Ah ouais, top!
Ouais, vraiment. Ouais, c'est c'est franchement, c'est que des bons souvenirs et c'est pour ça que, pour moi, la limite, elle est elle est vraiment fine entre tes amis en ligne et des amis en vrai
Mmh, parce qu'en fait, tes amis en ligne deviennent tes amis en vrai, quoi. <chuckles>
parce que Ouais, c'est ça. En fait, si si vous vous entendez vraiment bien et que, heu, que vous continuez de vous parler pendant un moment, heu, au final, c'est vrai que, a heu, on a quand même la chance d'avoir un bon réseau de transport et puis heu, la plupart aussi habitent, heu, dans des grandes villes, question de probabilité, forcément et ben, ouais, heu, forcément, on finit toujours par, heu, par se voir en vrai et puis ça finit, heu, ça finit par, heu, raconter des des bonnes anecdotes
Mmh mh. Bien sûr, ouais. Ouais, tu en as une, spé spécialement, d'anecdote-là qui t'a marqué justement?
et surtout ch Heu heu <blows air> je je pense, ouais, c'était, hem, c'était, heu, du coup, heu, quand je suis descendu voir mon ami, heu, qui habite vers Mont‑de‑Marsan, du coup, dans le sud-ouest, par, du coup, 1 de mes meilleurs amis. <coughs> C'était également, heu, quand j'avais ce cet objectif de partir en stop jusqu'en Espagne
OK. D'accord.
et heu, du coup, quand on est sortis à ce moment-là, donc c'était, heu, c'était à la période des fêtes, heu, on a rencontré pas mal de gens et cetera donc heu, voilà et du coup, en fait, petit effet papillon mais c'est que si j'avais pas connu ce ce mec-là, heu, j'aurais pas rencontré le mec avec qui, du coup, je suis parti finalement, heu, jusque, quasiment, à la frontière du Portugal.
Mmh. Mmh mh.
En en en gr ouais, c'est ça.
Ah ouais, d'accord, tu as rencontré quelqu'un et du coup, il est venu voyager avec toi comme ça sur, heu, ah oui, comme ça?
Mais en gros, vraiment, sur un sur un coup de tête, heu, on rencontre des gens en soirée et cetera. On boit quelques coups ensemble <chuckles> tr tranquillement. Ouais, ben ouais, ben, c'est sûr. <coughs> Et <coughs> et je raconte un petit peu ce que j'étais en train de faire, je leur dis: «Ouais, bah, écoutez, moi je <coughs> je suis en train d'aller jusqu'en Espagne en stop, heu, et à pied». <coughs> Et il y a un qui dit, heu: «Mais tu veux pas <coughs> tu veux pas que quelqu'un vienne avec toi?» <coughs> Et heu et je lui dis: «Bah, écoute, heu, si tu es chaud, heu, vas-y» <coughs>
Croyable. <chuckles> Ouais, ça doit aider, l'alcool, ouais, ouais. <laughs> OK. OK.
et et nous, ouais, vraiment, on se connaissait depuis, heu, <coughs> depuis 30 minutes, quoi.